Okay, hast du da 'n jetzt Beispiel, äh, für 'n bestimmtes Hobby, wo du das so handhabst?
Genau, also, ich fahre halt Rennrad und da ist es immer, äh, so 'ne Sache, dass ich mich für 'ne gewisse Zeit manchen Gruppen anschließe oder angeschlossen habe und dann aber auch manchmal, äh, ja, für mich alleine irgendwie fahren will, weil ich dann keinen Bock habe, extra irgendwie zu warten auf andere oder zu irgend 'nem Treffpunkt zu fahren und da sozusagen völlig frei entscheiden kann, wann fahre ich wie lange so auf die Art.
Mhm. Mhm. Mhm.